โอ้โฮ! นาน ๆ เจอกันทีหนึ่งเลยค่ะ เพราะว่าญาติ ๆ เขาอยู่ไกล ๆ กัน ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหมดอะค่ะ ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบแยกไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดเลยอะ แล้วก็ไกล ๆ มีบาง บางท่านอยู่ถึงเชียงรายก็มี อืม
อะฮะ อ๋อ ว้าว! แล้วก็มารวมกันทุกปีเหรอคะ? น่ารักจังเลย
ก็จะมีการรวมกันทุกปี แล้วแต่ว่าจะแบ่งเนาะ บาง บางปีก็กลับมาที่บ้านเรา บางปีก็ไปบ้านคุณปู่คุณย่า บางปีก็ไปเที่ยวบ้าน งี้ ก็มีเหมือนกัน อืม
อา เออ ก็ ก็เลือกกันไปว่าแบบ เฮ้ย ปีนี้จะไปเจอกันที่ไหน เงี้ยเหรอคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เวียน เวียน กันไปทุกปี ค่ะ อย่างน้อยเราก็ได้เที่ยวด้วย เออ
อืม อืม ตอนแรกคิดว่าแบบว่า นึกว่าแบบ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย อยู่กับคุณ ก็เลย ทุกคนก็เลยมาที่หลังนี้ แต่แบบว่าเวียน ๆ กันไป อุ๊ย น่ารักจังเลย อะ เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเนาะ <chuckles> อืม
ค่ะ อ๋อ เวียนกันไปค่ะ จะเวียน ใช่ ใช่ แล้วก็ เออ ใช่ เหมือนได้ไปเที่ยว แบบไปเจอแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ พอไปเที่ยว ไปเที่ยวที่ บ้านของแต่ละคนน่ะค่ะ ก็จะแบบ โอ้โฮ เฮฮาที่สุดเลย สนุกสนานมากมาย อืม ใช่ อันนี้เป็นเทศ กาล ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วแบบนี้ชอบไป บ้านใครสุดคะเนี่ย? ไป ไปบ้านใครแถวไหนสุดคะ? ที่แบบรู้สึกว่า อุ๊ย ปีนี้ชอบจัง <chuckles>
เออ ถ้า ไป

อืม ยังไงเอ่ย คะ
เป็น กิจกรรม วันเด็ก เป็นกิจกรรมวันเด็ก
อ๋อ วันเด็ก อะฮะ อันนี้คือกิจกรรมของที่โรงเรียนหรือเปล่าคะ? หรือว่ากับที่บ้าน
นี้เรา ก็ชอบ เนี่ย เป็นกิจกรรมของที่โรงเรียน แต่อันเนี้ยเราก็ชอบมากเหมือนกันนะ เพราะรู้สึกว่าวันนั้น เราเป็น คนพิเศษ
อือฮึ ค่ะ ๆ
เด็ก ๆ จะพิเศษ ทุกคน เลยวันนั้นน่ะค่ะ จะไปร้าน ไหน อะไร ก็แล้วแต่ ก็จะมีกินฟรี มีของขวัญ มีของ ที่ระลึกอะไรคือให้หมดเลยอะ ตอนนั้นน่ะ คือดีที่ สุด อะ จริง เราเป็นคนพิเศษเลย ณ วันนั้นน่ะค่ะ ไปไหนก็คือแบบ โอ้โฮ สบายมากเลยอะ อืม
อืม ค่ะ <chuckles> อืม โอ้ เหมือนเป็นวันของเราแบบนี้เลย เนาะ <chuckles> วันเด็ก อะไรเงี้ย ทำอะไรก็ได้ อืม
ไอ้ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ แล้วแบบ โอ้ เป็นคนพิเศษมาก ๆ แล้วก็จะมีแบบ กิจกรรมวันเด็ก แล้วก็จะแบบมีเต้นโชว์บนเวทีอย่างงี้ด้วยนะ มีเต้น โชว์ ค่ะ แล้วก็พอเสร็จจาก จากบนเวทีก็จะมีของขวัญแล้วเนาะ เขาจะมีของขวัญมอบให้สำหรับเด็ก ๆ โชว์ความสามารถบน บนเวที อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอลงมา ลงมาจากเวทีน่ะ นั่นน่ะจะเป็น จะเป็นการเดินล่ารางวัลแล้วคราวเนี้ย
อา ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> คือ คือยังไงเหรอคะ? มันมีบูทให้เราเล่น อย่างเงี้ยเหรอคะ? หรือว่ายังไงเอ่ย? ทำไมถึงแบบมีรางวัลให้เราไปล่าคะ?
อืม ใช่เลยค่ะ เพราะว่าเวลาเขาจัดนะ มันจะมีจัด จัดใหญ่ ๆ ที่สนามกีฬากลางอย่างงี้เลยนะ ของ ของตัวอำเภออย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันก็จะมีบูทเยอะมาก มาจากร้านนั้นร้านนี้ มีของอร่อยเยอะแยะมากมาย แล้วก็ของแจกทั้งนั้นเลย ถ้าเป็นเด็กคือแจกหมดเลยอะ เนี่ยพอลงจากเวทีปุ๊บก็ถึงเวลาล่ารางวัล เราก็จะเดิน ทุกบูท ทุกบูท เลย อืม ค่ะ
อืม ค่ะ อืม <chuckles> อืม แล้วมันมีแบบบูทไหนที่เราประทับใจที่สุด ว่าแบบฉันจะต้องไปบูทนี้ทุกปี อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> มีไหมคะ? แบบว่าบูท บูทที่เป็นอันดับ 1 ในใจ
อ๋อ เมื่อก่อน ใช่ ๆ